Eu também considero, assim, muita coisa de de custo, porque às vezes você gasta um tanto, e a comida nem é tão boa. E aí você fala assim: "Não acredito, p poderia termos feito uma coisa mais gostosa em casa, e gastado menos.
E Exato. Aham, exata. Mas o que você falou é muito certo, a questão de ser mais saudável também, né. Porque a gente não sabe como que é preparada a comida, tipo, não sabe a quantidade de óleo que eles botam, e aqui na Itália eles tendem a colocar muito óleo na comi na comida.
É. Não. Aham.
Portugal também.
Quais são, assim, tipo, os pratos tipíco é tipo, presunto de parma, né? Mais o quê? É
Aqui, sim. Tem o presunto de parma, tem o ah, parmesão.
Hã. Aham.
Hã, de modo geral são esses 2 que são os mais conhecidos aqui. E aí, o que comem muito a aqui, eh, são carnes, então vem muito turista pra comer carne aqui. Então carne de cavalo carne de cavalo, por exemplo, é bem típico.
Ah. Ah, mas que tipo de carne? Ah carne de cavalo? Você comeu?
E aí aham nunca, não, <laughs> não comi porque é caro. Porque é caro, mas um dia. Sim, é caro, tipo assim, são uns lugares mais hã, não é muito pra estudante mais chiques, é. Porque aqui na cidade de Parma, não é uma cidade muito estudantil.
Ah tá. Ah é? Chiques. Ah. Na Sícilia também, eles têm costume de comer cavalo. Mas eu não mas eu não comi, eu não comi, eu não comi, não. Eu não achei ético. <laughs>
Ah é? E você comeu? Não? Ah. Ah tá. <laughs> Ah. <laughs> Mas eu já comi coelho. Eu comi coelho em Portugal, e eu gostei.
Eu eu comi coelho? Não, não comi coe eu não sei, se eu comi, eu não sabia, mas assim, eu já comi pato.
<laughs>
Mas pato é mais comum também. É.
Pato, que é <laughs>